<chuckles> Uyandı, uyandı, hatta b görüştük de tekrar. Eee, benim olduğum şehre geldi ziyarete. Eee, orada beraber, eee, vakit geçirdik. Sonrasında, eee, şöyle bir şey oldu, o gün, o zamanlar da çok güzeldi, böyle ha yaşadığım yerleri gösterdim ona, şehrimi gösterdim. Sonra, evet, eee, sonrasında da, eee, şey, aaa, ben Türkiye'ye ailemi ziyarete gidiyordum. Onun da tam o sırada planı vardı oraya gitmeye. Bir daha da orada görüşmüş olduk. Yani bayağı aslında defalarca görüştüğüm bir insan hâline geldi.
A, öyle mi? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, senin şehrin artık. Hı hı. Bunla peki bu tesadüf müydü? Bu Türkiye'ye gitme de ve orada denk gelmeniz tesadüf müydü peki?
Tesadüftü ama tabii ki, hani, planlarımı, ııı, gitmeden önce, hani, ona göre ayarlamaya da çalışıyorum. Yani arkadaşımın or o zaman orada olacağını bilerek biraz daha ona yönelik de planlama yapmıştım. Orada da böyle 2-3 gün geçirmiştik yani, emm, eee, beraber bir yerleri gösterip.
Hımm, anladım. Hı hı. Aslında hem kendi yaşadığın şehri gösterme fırsatın oldu, hem ailenin olduğu şehri gösterme fırsatın oldu. Sen peki onun yaşadığı şehre gitmeyi düşündün mü?
Evet. Eee, çok istiyorum aslında, eee, ama böyle çok kolay bilet bulunabilen bir yer değil veya biletlerin çok pahalı olduğu bir yer.
Hımm, öyle mi? Nerede yaşıyormuş?
Eee, Madrid'de yaşıyor. Benim olduğum yerden de çok böyle direkt uçuşlar yok. Eee, o yüzden böyle bir, hani, kolay ayarlayamadım ama çok isterim. Zaten hiç bulunmadığım bir yer. Eee, şey diye düşünüyorum belki, işte, ımm, kışın, eee bi ben çok kuzeylerdeyim, çok soğuk oluyor. Eee, yazı eee, orada biraz daha tabii ki sıcak olur buraya göre. O yüzden belki öyle bir kış içi için öyle bir mola vermeyi düşünüyorum. Belki yılbaşında giderim.
Hımm. Hımm. Anladım. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hımm. Senin açımdan bir hem iklim değişikliği olur hem daha sıcak bir coğrafyaya gitmiş olursun. Eee, tahmin ediyorum o tarihlerde, eee, sezonun aaa dışı olduğu için belki fiyatlar da daha uygun olabilir belki.
Evet.